Allora, un cibo che mi ricorda la mia infanzia: sì diciamo diversi cibi, però, ecco, forse è un cibo, cioè più che altro un piatto, ecco che mi ricorda più della mia infanzia è, sai, appunto la pasta con con le polpette. Io questa questa pasta, mi piaceva un sacco perché eh sì, perché rimanevo diciamo, sai, magari delle polpette della domenica, no, del sabato, poi il giorno dopo tu facevi un po' di pasta e mettevi appunto, quel il sugo con le polpette che io, diciamo, andavo a sminuzzare, a spezza a spezzettare appunto, uhm, lungo tutto il piatto e poi, diciamo, mescolavo nella pasta, ma era no, ma era qualcosa che mi piaceva molto. Sì, sì, sì, sì, esatto. Ehm
Mh. È buona. Si. Eh, buono, buono, cavolo! Oh no! È buono assolutamente, sì, sì, no. Pure a me diciamo, ecco la pasta pure più più che la pasta con le polpette, perché pure a noi capitava di fare la pasta con le polpette, proprio la pasta al sugo a volte mi mi riporta in perché poi è la cosa classica che uno fa ai bambini, no, la pasta al pomodoro. <chuckles>
Okay, la pasta al sugo. Sì, sì, sì, è vero. Eh sì. Vero anche se la pa la pastina col pomodo poi non so col col forma col fa con il formaggino, quelle le cose così, no, eh
Sì. Esatto, sì, sì. Che poi a me, quando ero proprio piccola, piccola, mi piaceva la pasta al sugo metterci la panna. Lo so che è un abominio, sì. E sì è un po' un abominio, però la pasta al sugo con la panna, mamma mia quant'è mi mi ero proprio contenta quando lo facevo a casa. Mi è ricapitato, ti dico anche da grande, dice ehm, riprovarla, ho detto: "Ma fammi riprova" e mi piace ancora, non la faccio più, però mi piace ancora. <chuckles>
Sì. La panna! No vabbè! Veramente? <giggles> Sì. Uhm, quindi quindi non sono cambiati i gusti?
<clicks tongue> Ma di poco in realtà, perché sì, co' quella mi piace anco anche ho provato a rifarla e devo dire che mi piace, sarà che mi rie mi porta a essere bambina, quindi una cos
Sì. No, ma certo. No, ma io penso sì, in genere, come hai detto tu, la pasta al sugo o se appunto anche per esempio, sai a a quando ero piccolo diciamo andavo più spesso a casa di mia nonna e faceva tipo, appunto, quando diciamo mi cucinava, c'era sempre la pasta al sugo, ehm, gli spaghe cioè più che altro ecco la pasta in genera appunto con con con il ragù il sugo, ehm, era qualcosa che cioè appunto, mi ricorda appunto, quando ero piccolo. Oppure una volta, cioè quando, appunto, sempre ero piccolo, un'altra cosa che facevo era: sai, appunto i tortellini, no, io sì, io ero <chuckles> una di quelle persone che mangiava i tortellini crudi
Mh-mh. Sì. Ah, come no.